बिल्कुल, बिल्कुल, तो देखिए जैसे अ, विचार जैसे हमने बात की एक काफ़ी एक आत्म-जुड़ाव का एक विषय है, है ना? कि हम खुद से जुड़ते हैं स अपने आप को समय देते हैं पर दिक्कत ये है कि आज के समय में बहुत से लोग खुद को समय ही नहीं दे रहे हैं। मतलब विचार तो दूर की बात है, वो मतलब देख ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने खाना भी खाया कि नहीं, है ना? इस ये स्थिति भी आ चुकी है, है ना? तो आपको अ, आपके सुझाव क्या रहेंगे ऐसे व्यक्तियों को जो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए चीज़ों में व्यस्त हैं वर्कहॉलिक हो चुके हैं कि विचार उनको कुछ ऐसा वग़ैरह बताना चाहिए कि इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो क्या है? जिससे कि वो लोग भी समझ पाएँ, वो बताइए?
उम, जी हाँ, बिल्कुल, इसके लिए अनुशासन कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है हर इंसान को यदि आप क आप कितना भी व्यस्त हो आपका यदि सम आप सम आप अनुशासित नहीं हैं तो समय को सही तरह से उपयोग नहीं कर पाएँगे। अ, विचारों का कोई अ, उम, एक उम, सार्थक समय नहीं होता है मुझे लगता है विचार कभी भी आ सकता है लेकिन आप इतने सारे व्यस्त हो जाएँगे दूसरी चीज़ों पे आप अ, इ अ, तब मशरूफ़ रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि विचार आपके दिमाग में आए तो अपने दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे लगता है लोगों को अपने जीवन में अ, जो है अनुशासन के साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी अ, जो है उम, एड करनी चाहिए जैसे कि सुबह उठ जल्दी उठना और क्योंकि सुबह जब शांत माहौल रहता है तो आपको अच्छे विचार आ सकते हैं।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो तो है। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। वो तो है ही है, बिल्कुल।
तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा जल्दी सुबह तो आपके जो जिन दिनचर्या को यदि आप सही से अ, आप अ, उसको जियेंगे तो बहुत अ, जो है चीज़ें आसान हो जाती है अच्छे-अच्छे विकार अ, विचार भी आते हैं अच्छे लोगों से मिले अच्छे संगीत सुने। अ, अपने आप को हमेशा पॉज़िटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है यदि इस तरह से चीज़ें करेंगे तो अच्छे विचार आएँगे और बुरे विचार जो है आप उसको अ, उसको आप दूर कर पाएँगे।
बिल्कुल। हाँ, ये तो काफ़ी ज़रूरी है, बिल्कुल।